Bạn ơi, nói chung á là mình thì cũng vừa mới lên trên đại học và ở thời điểm cấp 3 á thì trường của mình khá là xa nhà, đó, cho nên là ở thời điểm cấp 3 thì, ờ, mình ngủ không quá trễ, nhưng mà mình dậy rất là sớm để mình đi thì trong suốt cái thời điểm cấp 3 đó, mình đảm bảo được một cái lịch trình ngủ nó rất là ổn định. Nhưng mà khi mà mình lên đại học rồi đó, là mình bị bắt đầu là mình ngủ nó hơi thả ga xíu, tại vì lên đại học thì nó nó cũng hông có còn quá cứng nhắc như thời điểm cấp 3 á bạn. Đó, thì m mình lên mình ngủ, ừm, bây giờ có nghĩa là cái lịch của của mình là nó nó xáo trộn luôn, mình không có một cái lịch trình cố định luôn, khiến là cơ thể của mình nó bị thứ nhất là không có ánh nắng mặt trời nè, rồi nó bị ảnh hưởng rất là nhiều từ cái việc là, ưm, có những cái ngày mà mình ngủ buổi sáng á nó bị ảnh hưởng lên cả lịch học luôn. Thì hông biết là bây giờ bạn có cách nào để mà bạn hỗ trợ mình trong cái việc là giữ được cái lịch ngủ đều đặn hàng ngày hay không ta?
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, mình hiểu. Ừm. Đúng rồi, đồng ý. À, thực sự thì câu chuyện là khi mà thay đổi môi trường, đúng không? Mà ở đây còn là môi trường rất là lớn là từ một bạn học sinh cấp 3 và lên là một sinh viên đại học là trở thành, à, có nghĩa là mình đang tập trưởng thành đấy. Thế thì đôi khi câu chuyện là mình bắt đầu bỏ dở những cái, a, điều nó rất là bình thường trong cuộc sống, hồi mà có còn có người nhắc nhở, còn bây giờ thì, ờ, bản thân mình phải tự lớn rồi, đúng không? Thì nó sẽ khác. Ô kê, thì câu chuyện nhưng mà ít ít nhất bạn đã có ý thức để bạn có muốn là thay đổi cái tình trạng này, đó là một điều rất là tốt rồi. Vậy thì, ừm, ờ, trước khi cho bạn một cái lời khuyên hoặc là những cái hướng để bạn giải quyết cái vấn đề bạn đang gặp phải này, thì mình mong muốn là hỏi bạn một vài điều nữa để mình làm rõ cái, ờ, câu chuyện của bạn hiện tại, từ đấy thì những cái lời khuyên nó sẽ phù hợp hơn ha. Thì điều đầu tiên điều đầu tiên mình muốn hỏi đó chính là không biết là, ừm, bạn có một cái ngày nào mà bạn ngủ cố định không? Hay là ngày nào thì giống kiểu là buồn ngủ giờ nào thì bạn đi ngủ giờ đấy thôi?
Ừm. Rồi. Ờ. Ừm, tất nhiên rồi. Ừm, thì ở thời điểm cấp 3 đó, cái, ờ, giờ ngủ của mình sẽ rơi vào đâu đó khoảng là 11:00 và mình sẽ thức dậy vào lúc khoảng 5:40 sáng. Nhưng mà từ lúc lên đại học đó thì là, ờ, mình mình mình thức tại vì mình thức chơi game với lại các bạn trên đại học của mình. Và cũng giống như là, ờ, cái lịch trình của mình ở thời điểm hiện tại thì giống như bạn nói là đúng rồi đó, chừng nào mình thấy buồn ngủ thì mình sẽ ngủ còn nhưng mà thật sự là cái lịch cái lịch ngủ của mình nó cũng hông có được sâu nữa. Đó có nghĩa là nó nó nó mình ngủ mình thật sự nó chỉ là nằm nghỉ mệt thôi mà mình sẽ dậy ờ, đúng rồi, đúng rồi.
À, mình hiểu. À, nó không được sâu giấc, ừm, ô kê, mình hiểu rồi. Vậy thì cái chất lượng giấc ngủ nó cũng không được tốt lắm. Ờ, không những là lìa không có một giờ ngủ cụ thể mà chất lượng không ngủ nó cũng không được tốt, thì đồng ý là của gì thì, kiểu, nó cũng sẽ, ờ, về những tác hại về mặt sức khỏe nó cũng sẽ bắt đầu có, đúng không? Và bạn đã nhận ra nó rồi là cũng là một điều tốt rồi không sao hết đâu. Vậy thì, ừm, đối với những gì bạn kể nhé thì mình nghĩ là cái giờ sinh học của bạn nó bị đã xay bị thay đổi rất là nhiều, bị xáo trộn rất là nhiều, đúng không? Và bây giờ mong muốn của bạn lấy lại cái nhịp sinh học đấy, vậy thì cái mong muốn đấy nhá, cụ thể nó là như thế nào? Bạn muốn sẽ là đi ngủ mấy giờ và dậy lúc mấy giờ?
Đúng rồi nè. Ờ. Đúng rồi. Ừm, thì mình nghĩ nha, cái mong muốn của mình ở thời điểm hiện tại đó là mình đầu tiên đi thì là mình sẽ ngủ được cái 8 tiếng, 8 tiếng đầy đủ nhất và nó sâu nhất. Tại vì khi mà mình bị, ờ, thay đổi cái lịch trình ngủ đó, khiến cho nó ảnh hưởng lên cả cái giấc ngủ của mình và mình ngủ nó rất là nó rất là không có sâu, kiểu, giống như là một một ngày thì, ờ, mình sẽ chập chờn, một ngày thì mình sẽ rất là dễ mắc vệ sinh, rồi đi vệ sinh giữa giữa khiến cho nó bị ảnh hưởng lên cái sức khỏe của mình rất là nhiều. Và cái giờ đi ngủ của mình ở thời điểm hiện tại thì có thể là mình mong muốn nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng 11:00, mười một giờ. Và mình sẽ dậy vào đâu đó khoảng bảy bảy, 8:00 sáng thì để đảm bảo được cái cái cái việc là, ờ, mình đúng rồi, mình sẽ ngủ đủ 8 tiếng.
Ừm, mình hiểu. Ừm, đẹp, nếu tốt. Ừm. Ngủ đủ giấc, đúng không? Ô kê, đồng ý, đó là một cái mục tiêu rất là hợp lý và nó cũng rất là khoa học nữa, là mục tiêu đã chuẩn rồi, thế bây giờ chỉ còn tìm bước để mà đi thôi, không sao cả này. Vậy thì, ờ, mình muốn hỏi nữa là cái công việc của bạn này và cái lịch học của bạn hiện tại này, nó có ảnh hưởng tới cái giờ ngủ của bạn không? Tại vì có thể là, ơ, không phải là hôm nào bạn cũng thức chơi với những người bạn đại học, đúng không? Có thể là có những hôm bạn làm việc tới khuya quá, hay là học việc những việc học của bạn ở trường nhiều quá, thì hai cái đấy nó có ảnh hưởng đến bạn nhiều không?
Ừm, mình hiểu. Ờ, mình nghĩ là có nha, bởi vì, ờ, ở thời điểm hiện tại thì cái lịch học của mình là, ờ, mình sẽ học, ừm, buổi sáng khá là nhiều. Và mình phải lên trường 8:00 là mình phải có mặt ở trên trường rồi, thì 7:00 là mình đã phải dậy. Đó, cho nên là mình buộc phải ngủ đâu đó từ 10:30 tới 11:00 để đảm bảo được cái chuyện là mình ngủ đủ 8 tiếng. Cũng như là cái lịch làm việc thì ở thời điểm hiện tại thì mình đang làm việc tự do, cho nên là mình sẽ làm việc đâu đó rơi vào khoảng từ, ưm, tám tám giờ, 8:00 cho đến 10:00 đó, đ à, thì là cái hai cái lịch mà nó sẽ cố định. Và mình nghĩ là nó cũng sẽ phần nào ảnh hưởng lên cái cái cái cái giờ ngủ của mình.
Ừm, mình hiểu. Ừm, mình hiểu. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, ờ, có nghĩa là nó cũng có ảnh hưởng đấy, tại vì nó cũng rất bận khá là nhiều đầu việc, đúng không? Không chỉ là công việc ở trên học đại học đã rất là nhiều rồi, mà còn có những công việc mà trà trà tay trái ở bên ngoài nữa. Ô kê, vậy thì có vẻ là bạn cũng rất là bận rộn nữa. Nên thế thì không biết là trước khi bạn đi ngủ này, bạn có hay sử dụng điện thoại trước khi bạn đi ngủ không? Và nó có phải là một trong những cái nguyên nhân, làm cho câu chuyện là đi ngủ của bạn nó không được đúng giờ không?
Đúng rồi. Ờ, mình nghĩ là tất nhiên rồi. Tại vì thường á thì mình cứ nghĩ là vào thời điểm 1:00-2:00 đi bây giờ 1:00-2:00 sáng mình hay chơi game tới m một, 2:00 sáng, mình nghĩ là "Ô kê, bây giờ chơi game đến 1:30 rồi, là mình sẽ đi ngủ ngay thời điểm 1:30." Nhưng mà hông phải, mình lúc nào cũng lên giường xong rồi mình tiếp tục là mình bấm điện thoại cho đến 2:30. Đó, kể cả những ngày không chơi game luôn thì mình lên giường nằm vào lúc 11:00 thì mình cũng sẽ bấm điện thoại lên đến 12:30, thì nó sẽ chiếm đâu đó khoảng 1,5 tiếng của mình để mà mình trước khi mình bỏ cái điện thoại xuống và mình đi vào giấc ngủ. Thì mình nghĩ là nó một phần nó cũng thật sự là nó ảnh hưởng lên cái giờ đi ngủ của mình rất là nhiều và chất lượng đi ngủ của mình rất là nhiều luôn á.
Đúng rồi. Đúng rồi. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Có nghĩa là nó cũng là một cái một phần nguyên nhân rất là lớn. Thực ra là câu chuyện là điện thoại mà nó ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt của mọi người thì đó là một câu chuyện rất là d hiếm không hiếm gặp ở trong cái thời đại hiện tại, đúng không? Mọi người đang quá phụ thuộc vào điện thoại và không phải một mình bạn như thế đâu, nên là đừng có quá lo lắng ha. Rồi, thì mình đã biết được cái vấn đề của bạn đang gặp phải là gì này, cũng mong như là những cái mong muốn của bạn trong tương lai là gì. Bây giờ mình sẽ cho bạn những cái giải pháp cũng như cái hướng để bạn có thể giải quyết được, cung và từ đấy thì là đạt được cái mục tiêu bạn đang đặt ra ha. Đầu tiên đi, thì bởi vì bạn chưa có một cái giờ ngủ nào cố định trong ngày, và bình thường bạn cũng, giống như, kiểu là, buồn nào buồn ngủ thì ngủ thôi. Thì ít nhất bạn đã làm được bước đầu tiên, hiện tại là bạn đã đặt ra được bản thân mình là, à, đi ngủ vào lúc mấy giờ và dậy vào lúc mấy giờ. Đó là một cái chuyện rất là tốt. Nhưng mà bây giờ bạn xác định nhá, bạn phải làm điều đấy ở trong tất cả mọi ngày trong tuần luôn, không có ngoại lệ, kể cả là những ngày cuối tuần, kể cả những ngày cuối tuần. Bình thường mọi người rất hay, kiểu, là "A, hôm nay cuối tuần mà, mình sẽ ngủ muộn hơn một xíu và hôm nay mình sẽ thức muộn hơn một xíu, chẳng sao cả." Nhưng mà bởi vì mình đang tái thiết lại cái thói quen cũng như là tạo một cái đồng hồ sinh học mới cho cơ thể, là mình ít nhất mình cũng phải duy trì nó trong vòng tầm 1-2 tháng đã, khi mà cơ thể quen với nhịp đấy đó cái đó đã thì lúc đấy ta mới nghĩ đến chuyện khác, được không?
Đúng rồi. Đúng rồi. Ồ, vậy hả? Ừm, mình hiểu nè, có nghĩa là mình phải thiết lập giờ ngủ và thức dậy cố định kể cả cuối tuần luôn, chứ nếu mà bây giờ mình cứ ngủ thả ga thẳng cẳng như vậy, thì nó chắc chắn cái việc là nó sẽ bị ảnh hưởng lên cái lịch ngủ của mình, đúng hông? Thì ví dụ bây giờ đã xét là, à, 11:00 tối đi ngủ thì nên là 11:00 giờ tối đi ngủ cả tuần luôn, và 7:00 thức dậy thì cũng nên là 7:00 dậy cả tuần luôn chứ cũng đừng nên chênh lệch. Ờ, mặc dù là có những ngày muốn ngủ nướng như nhưng mà mình vẫn nên suy nghĩ về cái vấn đề là bây giờ mình cần phải giữ cái lịch đều đặn. Ừm, mình hiểu, mình hiểu.
Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, chính xác. Chính xác, chính xác. Ô kê. Rồi, đó là một cái câu chuyện là về, ờ, thiết lập cái giờ đi ngủ và thức dậy rồi, thứ hai nữa là phải xây dựng một cái thói quen đi ngủ buổi tối. À, nó không phải chỉ là trèo lên giường và ngủ đâu nha, mà mình phải có những cái nghi thức trước khi ngủ. Thì đầu tiên đầu tiên mình có thể gợi ý đến bạn, đó chính là cái điện thoại nó là một cái rất là mất ừm, nó không những là mất thời gian của bạn, thứ hai, nó là cái nguyên nhân nó làm cho bạn mất ngủ, bởi vì sao? Bởi vì nó có ánh sáng xanh, thì ánh sáng xanh nó rất là tốt nếu bạn cơ thể của bạn nó cần cái sự tỉnh táo, cái sự cái sự tập trung. Nhưng mà vấn đề là khi mình đi ngủ, chẳng nhẽ mình lại cần cái loại sự tập trung đấy làm gì để đúng không đâu, đúng không? Bởi vì là ng ngủ thì mình cần phải là câu đầu óc phải thư giãn rồi phải là nhẹ nhàng thôi chứ. Đấy, thế thì mình sẽ hạn chế nó bằng cách là mặc dù ấy, mình biết là, ờ, bạn rất có nhu cầu giải trí sau một ngày làm việc và học tập căng thẳng, thế thì mình đổi cái phương thức giải trí đấy thành có thể là đọc sách này, và đọc sách là nó t có thể là kết hợp với những câu chuyện như là thiền định và có thể là nghe nhạc này, đấy, thì làm những cái điều đấy nó vẫn giúp cho cơ thể của bạn được giải trí và thư giãn, mà nó cũng không quá gây hại như là điện thoại đâu.
Ờ, ô kê Ừm. Đồng ý, đồng ý. Đúng rồi. Ừm. Ồ, hay quá! Ừm, mình hiểu. Ừm, mình đồng ý nha, có nghĩa là ở thời điểm hiện tại thì cái cái cái, ờ, thói quen buổi tối của mình đang hơi tệ, đúng hông? Đang hơi dở, tại vì mình đang sử dụng điện thoại rất là nhiều, kể cả mỗi gần như là 1,5 tiếng trước khi mình đi ngủ. Thì như vậy thì nó tăng cái lượng dopamine trong người mình rất là nhiều, khiến cho mình khó mà rơi vào một cái giấc ngủ uống nó ngon và nó sâu, đúng hông nè? Thì mình phải xây dựng lại một cái thói quen ngủ buổi tối, cũng như là, ví ví dụ như là thư giãn và thay đổi, ví dụ là đọc sách để tránh những cái màn hình điện thoại, tránh ánh sáng xanh đi, để mà không có bị tăng dopamine vào cái thời điểm buổi tối, đúng hông nè? Ờ, rất là hay.
Đúng vậy. Chính xác, chính xác. OK. Và, ừm, ừm, một mình một điều hỏi bạn chốt thêm bạn một điều nữa là cái không gian ngủ hiện tại của bạn này, nó có đang ủng hộ câu chuyện là bạn có thể đi ngủ một cách dễ dàng và ngủ vào sâu giấc không? Ờ, nó có thể là về âm thanh, có thể là về ánh sáng. Thì âm thanh nó có ồn ào quá không này? Ánh sáng thì nó có những cái ánh sáng nó đèn đường này, hay là những người bạn chung phòng chẳng hạn. Đấy. Thì không biết là cái không gian ngủ của bạn hiện tại như thế nào ha?
Ừm. Không không gian ngủ của mình ở thời điểm hiện tại thì, ờ, nó có bị ảnh hưởng bởi cái ánh sáng là ở bên ngoài, à, cửa sổ của mình chiếu vào do đèn đường. Mà nói chung là yên tĩnh thì cũng không quá yên tĩnh, bởi vì nhà mình thì là sát mặt đường và nhà mình cách âm rất là tệ, khiến cho là cái việc bây giờ xe máy hay là xe tải mà nó chạy qua á thì nó đều có dội cái âm thanh vào, đó.
Ừm, rồi, ô kê, mình hiểu. Có nghĩa là nó cũng về ánh sáng thì nó cũng được, nhưng mà còn âm thanh thì tại vì mình cũng ở khá là gần đường lớn nên là lâu lâu có những cái âm thanh xe tải, đúng không? Rồi, thế thì mình sẽ xử lý cái vấn đề âm thanh trước. Ờ, bạn chia sẻ là nó cũng lâu lâu có những cái tiếng ồn và sẽ rất là dễ, kiểu, bị giật mình khi mà đã ngủ sâu giấc, đúng không? Thế thì bây giờ mình, ờ, dùng chính âm thanh để mình khắc chế nó, có nghĩa là bạn hãy bật nhạc lúc ngủ. À, nhưng mà không phải là những cái bản nhạc mà nó sôi động này, hay là những bản nhạc có lời đâu nha, nhạc phải là nhạc không lời. Ờ, bạn có thể chọn những cái bài nhạc tần số, mà những cái tần số đấy nó phù hợp với câu chuyện là giúp bạn ngủ ngon hơn, ngủ sâu giấc hơn. Thì lúc đấy để mà lỡ mà có âm thanh nó chèn vào ấy, thì ít nhất là cơ thể, cái não bộ của bạn nó cũng đã quen là, à, đang có âm thanh rồi, lỡ mà có cái âm thanh khác chèn vào thì bạn cũng sẽ không bị là giật mình tỉnh giấc giữa đêm.
Đúng rồi. Ừm. Mình hiểu. Ừm. À, hay quá ta. Có nghĩa là mình sẽ sử dụng người ta hay nói câu lấy độc trị độc đó, là mình sẽ sử dụng một cái âm thanh mà nó khiến cho mình dễ chịu để mình át lại cái âm thanh mà nó khiến cho mình cảm thấy bị khó chịu, đúng hông nè? Ờ, rất là hay, rất là hay. Hông, mình nghĩ nó là một cái hướng đi rất là tốt cho mình luôn á.
Ừm, bởi vì là thực sự thì câu chuyện là nghe nhạc thì có đôi khi là cũng sẽ dễ ngủ hơn nữa, đó là một công đôi việc luôn. Không chỉ là giảm bớt câu ảnh hưởng của tiếng ồn này, mà là còn giúp mình dễ đi vào giấc ngủ hơn, và nhiều khi là cũng ngủ sâu vào giấc hơn đấy, thì bạn có thể thử cách đấy. Và cuối cùng nữa là chính là bởi vì mình chắc mình chắc chắn là ở cái độ tuổi của bạn thì câu chuyện dừ sử dụng những cái chất, ờ, kích thích lấy ví dụ như caffeine là một cái điều không có hiếm, vậy thì không phải là cấm bạn làm điều đấy, nhưng mà hãy hạn chế sử dụng nó. Ờ, ví dụ là mình nghĩ là trước 6:00 là đẹp. Ờ, sau 6:00 thì nếu mà khát nước quá thì thôi, thì uống nước lọc thôi cũng được, hoặc, ừm, uống những cái loại nước nào đấy mà nó không có cà caffeine thì nó cũng sẽ tốt hơn. Thì đấy là điều cuối cùng mà mình muốn nhắc nhở đến bạn.
Ừm. Hay quá! Đúng rồi. Ừm, hiểu. Ừm, hay quá! Có nghĩa là ngồi lại với bạn thì mình nghĩ là, à, mình đã biết cách để mà duy trì cái lịch ngủ của mình ổn định rồi. Tại vì bây giờ lên ở trên đại học đó thì có nhiều cái thứ nó cám dỗ mình quá, và nó nó khiến cho cái lịch ngủ của mình nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và mình nghĩ là hổng riêng mình bị đâu, bạn của mình cũng bị á. Thực sự rất là cảm ơn bạn luôn, hổng có bạn thì chắc mình hông có duy trì nổi cái lịch ngủ này đâu nha. Cảm ơn bạn nhiều nha!
Không sao, mình ở đây để làm giúp bạn làm điều đó mà. Tạm biệt bạn nha!